Mhm.
Ne? Also du kannst auch dein Handy im McDonald einfach aufm Tisch liegen lassen, da nimmt's keiner, ne? Also, ich habe mich erst mal gewundert: „Was geht 'n hier ab? Hat da jemand sei“ Ich habe gedacht, sei jemand hat sein Handy vergessen, ne? Und Gott sei Dank hab ich's nicht genommen. Und ich wollt's vorbringen an die Kasse halt wie 'n normaler Mensch, ne? Und oh Gott, oh Gott, bin ich froh, dass ich's nicht genommen hab. <laughs>
Ja, ja. Ja, klar. <chuckles> Ja, dann hättest du erfahren, was die Polizei in solchen Situationen
Dann hätte ich's k erfahren, die Karate-Moves oder so, ne? Ne, aber die kamen dann irgendwann wieder zurück und da ich so: „Ah, okay, das gehört jemanden“, ne? Aber da da das war so ganz Neuland, ne, so, ja, dass das das ist was ganz das kennt man nicht. Aber, als ich dann wieder umgezogen bin, hatte ich so Schwierigkeiten, wieder, ähm: „Ah, ich kann es nicht in meinem Auto liegen lassen, ah, ich muss mein Auto auch zuschließen“, ne? Also, das sind so
<laughs> Genau, genau. Ja. Ja. Ja.
M man man wird so so ähm, was man woanders dann nicht machen würde, so so so leichtsinnige Sachen. Weißt du, was ich meine?
Äh, der Kulturschock, nennt man das, glaube ich. Ja.
Ja, ja. Also, ich muss wieder aufpassen: „Okay, ähm, lass nix Wertvolles im Auto liegen, die schlagen dir die Scheibe ein“ oder so, ne? Ähm, also das Umdenken wieder. Ja. Das wurde dir halt genommen, die Angst so, ne?
Mhm. Ja. Schau mal, was mich noch interessiert, ist, ähm, 2 Jahre sind ja doch 'ne lange Zeit, da kommt man doch auch mit den Menschen vor Ort in
Mhm. Nein, ich habe die Sprache nicht gelernt.
Kontakt.
<laughs>
Okay, aber man kommt trotzdem in mit den Leuten in Kontakt, vielleicht auf Englisch. Und, gab es da auch, äh, Vorurteile gegenüber der Kultur oder den Menschen, die die sich für dich aufgelöst oder verändert haben?
Auf jeden Fall, ja, ja.

Ähm, die sind sehr, sehr kinderlieb, hatte ich nicht gedacht. Also, Kinder die lieben Kinder und alles ist für Kinder ausgelegt, ne? Egal ob Restaurant, da ist meistens irgendwo was zum Spielen für die Kinder, ob's 'n Spielplatz ist oder sonst 'ne Spielecke. Also, es ist viel es gibt auch sehr, sehr viele so Krabbel es sind jetzt keine Krabbelstunden, das sind so so so, ähm, Ge äh, nicht Geschäfte, aber die äh, das 'n Geschäft selbst, ne? Da ist 'n Café und die Kinder haben so 'n Spielparadies dabei, ne?
Mhm. Ah, ja. Mhm. Okay. Ah, wie so 'ne Kinderecke?
Ja, nicht 'ne Kinderecke. Das ist wirklich ausgelegt für die Kinder und die Eltern können sich neben hinsetzen und können ihren Kaffee trinken so, ne?
Ach. Das ist ja 'n Ding, okay.
Ja, und so gibt's auch Katzencafés, ähm ja, das n n n also für Leute, die gerne Katzen mögen und die können sich dann da hinsetzen, da sind überall Katzen in dem Gebäu also in dem Café. Ja, und das gibt's auch für andere Tiere, Hunde, keine Ahnung, was du halt so magst, ne? Und, also oder 'n Roboter bringt dir dein Essen, ist ja auch was anderes, ne? <laughs> Also, ja, doch. Ja, also, so 'n kleiner so wie so 'n Tablett, ähm, so, wo du das Tablett zurückstellst, nur ist oben noch so 'n Haupttablett und das fährt dann rum und sagt: „Hier, deine Bestellung", keine Ahnung, ne? Also, der hat auch 'n Gesicht.
Was? Für Katzen? Aha. Das gibt's doch nicht. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt Ja, da klärt sich auf jeden Fall die Trinkgeldfrage, nicht wahr? <laughs> Das ist 'ne unglaubliche Geschichte, die du mir da erzählt hast. Eine ganz, ganz tolle Reise und ich glaube, du könntest mir sicherlich noch viel, viel mehr darüber erzählen. Vielen Dank für diese aufregenden Berichte.
Also Ja, die gibt's nicht, Trinkgeldfrage. <laughs> Also, es war 'ne ganz andere Welt. Ja, ja. Auf jeden Fall, werde ich nie vergessen. <giggles> Ja. Ja, gern geschehen. Bis dann, ne?